Ну, я давно этим интересуюсь. В целом, с самого детства меня интересовала, э, тема восточных направлений различных, э, в том числе и дыхательных практик. То есть, ну, я это изучал как бы. <chuckles> Ладно, что значит изучал? Интересовался время от времени, но в итоге как бы некоторые знания приобрел. А, плюс, э, еще как бы сам практиковал, ну и в целом, это такая, а, популярная вещь в различной литературе, связанной с саморазвитием, с, э, каким-то духовными практиками. И через дыхание практически, э, всегда, э, советуют вот какие-то состояния принимать. В целом даже вот такая вещь классическая, как, э, просто вот часто-часто задышать и так делать до тех пор, пока голова не закружится. Это тоже своего рода дыхательная практика. Если в этом натренироваться, то можно и галлюцинацию из ся вызвать. Это такая достаточно распространенная тема.
Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Ну да, в принципе, там когда нехватка кислорода там, да, там 1- это головокружение там начинается, да-да-да.
Не, тут в данном случае пе пе переизбыток.
Мгм. И вот ты сказал, очень-очень давно этим начал интересоваться, то есть с самого детства, то есть насколько ты был ребёнком, то есть, и как кто на тебя мог так повлиять, что ты в детстве начал интересоваться вот, э, этими дыхательными практиками?
Ну, я полагаю, Джеки Чан.
А, мгм, ну.
Джеки Чана по телевизору показывали, но я подумал, что вот он, молодец как бы, надо в какой-то степени ему э, ну, б б быть способным делать то же, что и он. А это уже вывело меня на всю эту восточную э, на всё это восточное культурное пространство, где работа с дыханием- это одна из центральных вещей.
Мгм. Мгм, мгм. В общем, изначально это было просто любопытство и подражание своему герою.
Практически, да.
Ну, очень интересно. А скажи, вот ты, получается, когда там по телевизору показывали фильми э, фильмы с Джеки Чаном, а там в принципе телефонов, компьютеров, интернета ещё особо не было.
М. Только в зачаточном состоянии всё. Ну, не, интернет-то был, компьютеры были. Вот. Другое дело, что это всё было у редко и не у всех.
То есть где ты черпал информацию? Мгм, мгм. Ну, откуда ты черпал эту информацию?

Обстановка, конечно, влияет. Лучше этим заниматься там, где тя никто дергать не будет. А, вот в комфортном пространстве, э
Ну, то есть, это может быть квартира, или всё-таки лучше где-то на природе?
Не, на природе, а, не очень, потому что на природе там как бы, ты же не уверен в том, что вокруг тя никого нету, там, медведь не придет, не не укусит за бочок, да. А в квартире- да, идеально.
<laughs> Волчок <laughs> волчок не укусит за бочок.
Мгм. Мгм.
А, то есть в квартире. Мгм. И, а, возможно, музыка какая-то есть успокаивающая, или должна быть тишина?
А, ну, я думаю, что можно брать любую вот эту подборку на "Ютубе", которая там озаглавлена "Yoga binaural". Всё это, конечно, большими буквами "Yoga binaural rhythm", там какие-то, э, гигагерцы. Значит, вот как в и и нарисован обязательно зелёный человек в позе лотоса, да. Лысый, причём, э, вот. Если ты видишь, что всё это совпадает на каком-то ролике, то можно смело на него жать, он, скорее всего, подойдёт.
Мгм, мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. А у тебя есть какая-то любимая там, э, композиция?
Ну, в том-то и дело, что как раз вот любимой композиции нету. А, вот есть, грубо говоря, нап направление вот этой музыки. И они там все похожи.
Мгм. Ты просто включаешь зелёного лысого человечка <chuckles> и слушаешь.
Да, все зелёные лысые человечки, они примерно похожи друг на друга. Э, ну, вернее, та музыка, которую они, транслируют. А, поэтому, ну, я не вижу смысла здесь пытаться каких-то любимчиков находить. Э, но хотя допускаю, что, э, <chuckles> у у кого-то они могут появиться.
Мгм, мгм.

Мгм. Мгм. <tsk> И вот когда ты в детстве ещё начал практиковать, э, да, эти дыхательные практики, э, ты сразу заметил какой-то эффект? Э, вот, допустим, это то, что ты рассказал, э, дыхательный дыхательная практика для снятия стресса страха страха.
М. Мгм, мгм, да. А, ну, эффект на самом деле да да даль далеко не сразу. Понимаешь, всё-таки тут ещё, как бы, нужно понять, где проходит грань между эффектом от дыхания и эффектом от самовнушения. Вот. В детском возрасте- это действительно ну, в юношеском, это действительно легко даётся. Но я думаю, всё-таки тут больше срабатывает именно то, что человек впечатлительный, и он сам ся убеждает в том, что, э, вот, тот или иной эффект у него наступает.
Да. Мгм. И ты советовал его Мгм. Мгм. И скажи, от, э, в данный момент, м-да, то есть от как часто ты занимаешься, э, дыхательными, э, практиками? Практикуешь ли ты их вообще в данный момент?
Мгм. <tsk> Ой, иногда иногда практикую, в целом. Но в основном, чтобы себя вывести в такое, медитативное состояние, да, допустим, перед сном, когда есть время. Вот, ну, или где-нибудь в транспорте, если заняться нечем, можно подышать.
М. Да, э, в каких случаях? Мгм. А вот когда ты начинаешь дышать в транспорте, люди на тебя внимание, э, не обращают?
Ну и н нет варианта на меня внимание обратить, потому что я это делаю негромко, и б заметить это фактически невозможно, если не приглядываться.
Мгм, мгм. Ну, э, тем не менее, как
Ну, со стороны выглядит, что человек просто закрыл глаза и сидит.
А, ну так-то да. А вот ты рассказывал про громкие, да, дыхательные упражнения, э, для снятия страха. То есть там
Я про я я про громкое не рассказывал. Вот это вот то, что я сказал про интенсивное дыхание- это можно делать вполне тихо.
Но интенсивно- это то есть <inhales> <exhales> <inhales> <exhales> <laughs> то есть это такой как как осёл.
Ну, слушай, даже если ты сейчас поп поп поп попробуешь сделать то же самое, но при этом вот, э, так не напирать на диафрагму, да, а максимально её расслабить, то ты заметишь, что ты точно так же прокачиваешь воздух через лёгкие, и это практически не слышно и незаметно со стороны.